والله هو أنا كان عندي مشكلة كده وكنت حابة إن أنا أتكلم معاكِ فيها، يعني، يعني الموضوع مأزِّمني أوي نفسيًا، وطول الوقت مُشتّتة ومش عارفة إن أنا أعمل إيه ولا عارفة أركّز حتى في شغل ولا أي حاجة، أنا مشكلتي إن أنا دلوقتي وأنا في الشغل طول الوقت يعني، الشغل ده محتاج طول الوقت تركيز كده و وص وذهن صافي وكُلّ حاجة، بس للأسف آآ، طول الوقت ب بيحصل حاجات تشتِّتني وما بابقاش عارفة أركّز و و آمم، يعني حتى ساعات العمل بتاعتي، أو التاسك اللي أنا المفروض أقعد عليها عشان أخلّصها لوقت معيّن، أنا ما باعرفش أخلّصها في وقتها المحدّد، تلاقيني ممكن أعمل أي حاجة بكُلّ يعني بافصِل كتير، وأنا المفروض إن أنا
آه، فاهماكِ.
آآ، على التاسك وكده وأنا للأسف ما فيش، فقُلت بصراحة يعني أتكلم معاكِ تنصحيني أنا المفروض إن أنا أتصرَّف إزاي، لأن الموضوع بقى مُرهِق أوي بالنسبة لي وبقيت باتعب من الموضوع، وبدأ يأثَّر كمان على شغلي والموضوع وصَل آآ، إن أنا بقى لي يعني جالي كده لَفت نَظَر من مديري، بس يعني بطريقة كده وديَّة ما بيني وما بينه، وخايفة طبعًا الموضوع يتطوّر ويبقى بقى بإيميل رسمي أو ورق قرار رسمي، فطبعًا أنا مش حابة إن أنا أوصَل لحاجة زي دي، لأن أنا وقدِّمت كتير، فمش هاجي بقى على الأواخر يحصل لي كده يعني.
أكيد طبعًا. طبعًا أكيد يعني من حقِك إن الموضوع يقلقِك ويوترِك وطبعًا تخافي على مستواكِ في الشغل، و وإن أنتِ يعني هي فكرة كمان إنك بتتشتتي ومش عارفة تدي تركيز عميق حتى في الtask بتاع شغلِك إنك تشتغلي عليه كويس وتقفِّليه هي، نفسها فكرة آآ يعني فكرة التشتت نفسه يعمل عندِك دايمًا أرق ويعمل عندِك توتر إن الوقت بيخلُص والحاجة المفروض تتسلم وأنا مش عارفة أركز ومش عارفة أنجزها، فطبعًا الأحاسيس والمشاعر اللي أنتِ بتعيشيها في في الظروف اللي أنتِ فيها دي ومع قلة تركيزِك وتشتتِك طبعًا أكيد ممكن تضايقِك وممكن كمان زي ما أنتِ قلتِ بالضبط، حطيتِك في مواقف محرجة، يعني لفت النظر من مديرِك شكل ودي دلوقتي يخلّيكِ طبعًا تخلّي بالِك وتركزي كويس عشان الموضوع ما يتطورش ما يتطورش أكتر من كده، بس خلّيني أقول لِك أنتِ شغلِك أصلًا في مكتب والّا بتشتغلي مثلًا بتعملي الtask من البيت؟
لأ هو أنا بُصّي هو أنا عندي يومين بس في البيت، والباقي كلّه آآ و4 أيام مو في ال في المكتب، في الشركة نفسها يعني.
آه، طَب كويس أوي، طَب بتحسّي إنِك بتركّزِي أكتر وأنتِ في البيت، أو بتتشتتي وأنتِ في البيت، والّا بتتشتتي وأنتِ في الم في المكتب؟
أ بُصّي والله م يعني أكتر طبعًا في المكتب، لأن بيبقي عندي م حواليّا ناس كتير جدًا، وكل شويّة حد ييجي يتكلم معايا تعالي ساعديني في كذا، طَب تعالي نعمل كذا، طول الوقت ماسكة التليفون برضه، بامسك التليفون كتير جدًا، وأنا واحدة من النوع اللي هو إيه نشطة شوية على الفيسبوك ووسائل التواصل وكده، فكل شوية باقعد أبُص كده إيه اللي أنا نزّلته عمل لايكات ما معملش لايكات أو متابعة أخبار يعني بابقي ماسكة أول ما بييجي لي رسالة بارُد ع بارُد عليها، لأن أنا بيبقي معايا عُملا كتير جدً، ا فمعاهم رقمي الخاص فطول الوقت لو حد بعت لي رسالة أروح ردّة على التليفون ف الأصوات الناس اللي حواليّا كل ده بيسبب لي عدم تركيز وتشتت طول الوقت، وما أبقاش عارفة يعني أ أ أبقي ذهني صافي كده، طيب أولادي اللي أنا سايباهم في البيت مع حماتي، طَب حصل لهم إيه؟ حد وقع، حد مش عارف <tsk> فطول الوقت مش عارفة آآ يعني أتصرَّف إزاي؟ حتى لمّا باكون قاعدة
آه فاهماكِ. أكيد طبعًا. ياه! كل دي مشتتات بتدور في دماغِك، وقت ما تكوني بتشتغلي!
آه، ده في الشغل، أمّا بقى وأنا في البيت، اليومين بتوع البيت، طبعًا أولادي بيكونوا معايا لأن هم لسه صغيرين ما أنا ما ودّيتهمش حضانة، ف الز زَنّ بقى "ماما تعالي كذا، ماما مش عارفه" فكُلّ شوية حد يقاطع تركيزي، فباحس إن أنا حتى مش بانجِز فيهم، يعني لأن هم بيكونوا معايا اليومين دول ومع حماتي ال4 أيام اللي باكون فيهم في ال في المكتب، فبابقى مشتَّتة طول الوقت، وما بابقاش عارفة أنجِز يعني لو عندي آآ، 10 ممكن أخلّص 5 و5 تانيين لأ، لأ أعمِل 6، أو حتى اللي أنا باعملهم ما بيبقاش بال ب يعني ب perfect ب آه، بنفس بجودة كويسة، فبقى مشتَّتة طول الوقت، و ومديري بدأ يدّيني تعليقات كتير جدًا، وأنا مش عارفة المفروض أتصرّف إزاي؟ يعني هاعمل إيه؟ آآ
الجودة؟ أنا طبعًا حاسة بيكِ، وفاهماكِ كويس جدًا، و وأنتِ حقيقي، حقيقي بتتعرّضي لمشتَّتات كتير جدًا، يعني كمية المشتَّتات اللي أنتِ بتحكي عنها وبتقوليها آآ، حق من حقِّك إنِّك تتشتِّتي، هتجيبي تركيز منين؟ يعني لمّا يكون التليفون متابعة رسايل العملا وقت ما أنتِ شغالة على شغلِك، و وفي نفس الوقت متابعة صفحات الSocial Media والتعليقات، وفي نفس الوقت بتفكّري في الولاد، ومثلًا ممكن بتتواصلي معاهم من وقت للتاني، ده غير إن المكان بيكون زحمة عليكِ ودوشة، كُلّ دي وسايل أكيد طبعًا من حقِّك إنِّك تتشتِّتي، ده طبيعي إنِّك تتشتِّتي، يعني إنِّك تعيشي جو مشتَّت البيئة اللي أنتِ بتشتغلي فيها بصراحة عامل مهم جدًا ليكِ. يعني يمكن أول نقطة لازم آآ، تكوني واخدة بالِك منها، بيئة العمل بتاعتِك آآ، آآ، اللي أنتِ ب هت هت لأنها هتساعدِك على إنتاجيتِك، هتأثّر في جودة الحاجة اللي أنتِ بتقدِّميها، لو البيئة كويسة الإنتاجية هتبقى أحسن، التركيز هيبقى أعلى، لو البيئة كلَّها مشتِّتات هيحصل اللي بالضبط بيحصل معاكِ ده، فطبيعي جدًا إنِّك تحسّي بيه. طَب احكي لي أكتر
ده حقيقي. امم.
آآ، يعني وأنتِ أثناء التشتُّت ده، التشتُّت ده بتحسيه بيأثّر أكتر على تركيزِك أنتِ كعقل في في الشغل، والَّا بتحسي إن أنتِ جسمانيًا بقيتِ منهكة مثلًا، القعدة مش مريحة، التواصل مع الناس متعب آآ، بتحسي إيه أكتر بيتعبِك؟ جسديًا والَّا نفسيًا؟
والله الاتنين، جسديًا لإن أنا للأسف باضطر أقعُد وقت طويل جدًا على ال على المكتب عشان بقى اللاب توب وبارُد على تليفونات ورسايل وإيميلات وحاجات من دي، فطول الوقت أنا مرتبطة بإن أنا قاعدة. يعني عايزة أقول لِك إن حتّى فترات الراحة بقيت دخلت في الشُغل كمان، فأنا ما بقيتش عارفة آآ آآ إن أنا حتّى أخرُج لإن أنا فترة الراحة المفروض إن أنا عندي فترتين راحة، أنا ما باخرُجهمشِ بابقى قاعدة.
آه، صعبة أوي.
بيضيعوا في وِسط الشُغل لا، لأ بارُد على تليفون، بابعت إيميل، لأ باخلّص أي تاسكات في إيدي، ف بابقى قايمة أصلًا من على الكرسي لمّا ب المفروض إن أنا أمشي مش عايزة أقول لِك والله بجد ما بقاش قادرة إن أنا أقوم، يعني أبقى مش قادرة، فطبعًا باروّح البيت هلكانة جدًا، فجسديًا خ مش قادرة. طبعًا ذِهنيًا بقى وعقليًا إن أنا م باحِس إن أنا عليا ضَغْط كبير جدًا بسبب إن أنا بافكّر في كل الحاجات دي في وقت واحد، ف وآمم ك معاكِ إن أنا باضغط على نَفْسي بقى علشان أركِّز، يعني باقعُد كده أقول إيه، لأ أنا محتاجة إن أنا أركِّز عشان أخلَّص، أركِّز، ركّزي، ركّزي، أقعُد أقول لنفسي كده، فباحِس إن أنا خلاص يعني دماغي ده بيدعي عليّا.
مش قادرة أكيد طبعًا، يعني آه.
خلاص ح ف ف إن أعمله، في شُغلي بقى.
بُصّي، يعني بجد آآ هو صعب جدًا اللي أنتِ بتمُرّي بيه، بس خلّيني أقول لِك يعني أول نصيحة وأهمّها، هو إنِّك تحاولي تخلّي البيئة اللي حواليكِ مناسبة إنِّك تعرفي بجد تركِّزي. يعني ما ينفعش تحُطّي في نَفْسِك في بيئة كُلّها تشتُّت وكل العوامل اللي حواليكِ بتساعدِك إنِّك تتشتِّتي وعايزة عقلِك يدّيكِ تركيز، دي معادلة صعبة جدًا إنِّك توصلي لها. فأول حاجة مثلًا التليفون، حُطّي التليفون مثلًا في دُرج المكتب وما تخلّيهوش ظاهر قُدّامِك والّا الإشعارات تيجي لِك، اقفلي صوته، لو ينفع تقفليه خالص اقفليه، آآ وحاولي إن أنتِ المكتب بتاعِك يبقى مُنظّم، خلّي المكتب رتّبيه نظّميه، حُطّي مثلًا لو وردة مثلًا أو ع فرع أخضر كده جنبِك مثلًا كده في بلُّورة كده، يدّيكِ إحساس بالهدوء والاسترخاء، ده مهم جدًا.
تم
وطبعًا لو في ناس كتير حواليكِ بتتكلِّم، حاولي تطلُبي منهم إن مكان الشُغل يكون مكان هادي. خلّيهم يساعدوكِ ويساعدوا نَفْسهم كمان، لإن ده أكيد زي ما بيشتِّتِك بيشتِّتِهم هم كمان. فكُونِك تهيّئي المكتب بتاعِك والبيئة بتاعتِك وتبعدي عنِّك أول حاجة التليفون اللي بيشتِّتِك ويكون المكتب مُنظّم ومُرتّب، ممكن كمان تاخدي قهوة بتحبّيها مثلًا أو مشروب سُخن الصبح بتحبّيه دي يدّيكِ انتعاشة كده لبداية نو ي يومِك، دي مهمّة جدًا. يعني تقدري تعملي الحاجات دي؟
طبعًا. هي فكرة جميلة أوي فكرة إن أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ تضبطي مكتبِك دي لأن بُصّي المكتب ده يعني حدِّث ولا حرج، مش هاقول لِك أكتر من كده يعني كل حاجة فوق بعضها وطبعًا عدم التنظيم ده يعني مش عايزة أقول لِك يعني وقت ما باحتاج حاجة معيّنة باقلب الدنيا أكتر وأكتر، فدي فك كانت فكرة كويسة. يعني فكرة إن أنا حتى ألاقي المكتب مُرتب ونضيف كده حتى يفتح نفسي شوية على الشغل. أمّا فكرة إن أنا أكلّم آآ زمايلي وكده آه أنا أعتقد إن أنا ممكن أعمل حاجة زي دي أو على الأقل إن أنا أطلب منهم يا جماعة بعد إذنكم لمّا تلاقوني قاعدة باشتغل ما حدش ييجي ي يكلمني إلا لو في حاجة ضرورية جدًًا لأن أنا من النوع اللي ما باعرفش أركِّز في كذا حاجة، باحب لمّا أشتغل باحب كده على حاجة معيّنة أنا باشتغل فيها. فآه يعني ليه لأ؟ ممكن فعلًا أك
بالضبط. طبعًا، يعني دي بداية إن أنتِ تحاولي تعمليها، عارفة كمان ممكن تعملي إيه؟ قسّمي وقتِك. يعني ع قبل ما تتشتتي، يعني قبل ما ييجي لِك إحساس التشتت قسّمي وقتِك، خدي خدي كُل نُص ساعة، 5 دقايق من 5 دقايق ل10 دقايق كده هدوء واستراحة لو في مثلًا مكان مفتوح مثلًا تاخدي منه هوا طبيعي، اطلعي برّه خدي هوا طبيعي، اتنفسي براحتِك، بُصّي على التليفون برضه لو عايزة تتابعي حاجة، تبُصّي على رسالة جات لِك في حاجة، وأول ما ال10 دقايق تخلص أو ال5 دقايق اللي أنتِ محدداهم لنفسِك ارجعي تاني اقعدي على مكتبِك وابدئي كمّلي شغلِك. يعني ت بحيث إن يكون الوقت منظّم ما بين وقت الشغل والتركيز وما بين فترة الراحة اللي بتستنشقي فيها هوا وتجددي فيها طاقتِك من جديد. دي برضه حاجة ممكن تعمليها.
جميل. جميل جدًًا حتة التقسيم إن أنا يعني أحد أنا اللي أحدد لنفسي فترة استراحة آآ وبحيث إن أنا حتى أقوم من مكاني من على المكتب، أنا باقول لِك طول الوقت قاعدة على المكتب فعلًا وممكن في وقت الاستراحة دي أمسك التليفون طالما أنا خلاص بعدت التليفون عني وفي نفس الوقت أحس إن أنا باعمل من الحاجة اللي أنا باحبها وكده ولو في أي رسالة أو عايزة أتصل بأولاد أطمن عليهم، فدي بصراحة فكرة قيّمة جدًًا يعني نصيحة غالية عندي. فطبعًا هابتدي فيها إن شاء الله من النهاردة وأكيد هاقول لِك إيه اللي هيحصل معايا. طبعًا أنا باشكرك جدًًا لوقتِك وباشكرِك على نصايحِك الجميلة دي.
عفوًا، على إيه؟ أنا معاكِ أي وقت وطبعًا جربيها وقولي لي كده عملتِ إيه.